Oye, ¿sabes? Ahorita que ya viene, este, fin de año y ya empiezan como que todos los eventos, ¿no?, de de fin de año, desde las múltiples posadas a eventos, este, sociales que, pues, por algún motivo deciden hacer todas las fiestas de 15 años, bodas y todo para fin de año, y la verdad es que no sé por qué este año creo que también lo sentía un poco el año pasado, pero creo que lo pude sobrellevar un poco, pero me he dado cuenta, este, que evito estos eventos, ¿no?, eh, aunque sea algo que que no que a veces, pues, tienes que hacer, sí me está causando demasiada ansiedad y estando dentro de los eventos, ¿no?, este, me genera mucha ansiedad, o sea, desde no Puedes puede estar superfresco el lugar y tengo las manos bien sudorosas, me pongo bien nerviosa cuando tengo que pararme y tengo que estar como que hablando con personas, y a veces son personas que hasta conozco, así que no entiendo, este, de dónde viene esta, no sé, esta ansiedad de estar ahí.
E Sí. Okey. Muy bien. O Mm, oye, cuéntame, este, ¿esto te ha te empieza a pasar, eh, a partir de hace 1 año o recurrentemente lo sentías cuando eras más joven, o o lo sientes en algún evento importante? Cuéntame, ¿con qué frecuencia los?
No, creo que eso empezó a pasar el año pasado, este, tuve ahí un poco de cambio de peso, este, ya sabes, ¿no?, la edad y, pues, las hormonas y toda la cosa, y mientras uno se acomoda, <chuckles> este, pues sí subí, este, algo de peso y eso empezó a causarme mucha incomodidad, ¿no?, porque, pues, tuve que comprar cosas diferente, este, y creo que esa fue una de las principales cosas, ¿no? Y esa parte de ya sentirme, pues, no sé por qué me llegó esa parte o esa sensación de ya sentirme más grande de edad, y creo que eso, pues, va de la mano con que subí un poco de peso y como que, no sé, en algún punto no me siento yo.
O Okey, oye, y cuéntame, ¿con qué frecuencia asistes a estos eventos?
A veces hasta 2 veces al mes. A veces, ahorita, por ejemplo, sí, este, puede pasar hasta 2 veces en una semana.
Am. Guau, ujú, oye, ¿y y qué sensaciones sientes, aparte de la ansiedad, eh, cuando, eh, te encuentras en estos momentos?
¡Ay! Me da mucho, bue o sea, previo, o sea, por ejemplo, eh, mañana tengo un evento y ya estoy así, o sea, ya me siento ansiosa, de mañana, o sea, yo ya, pues, tengo que me voy a poner porque sí es un evento formal y estoy pensando, okey, esto no se me va a ver bien, debí escoger otro color o debí escoger otro vestido o debí escoger otros zapatos, este, y y tengo esa, así como que de repente siento como que estoy tranquila y de repente empieza a latir superrápido el corazón, y sé que es por eso, o sea, sé que porque mañana, o sea, una, pues ni quiero ir, pero pues sí es una de esas cosas a las que tengo que asistir por lo menos un rato, pero tengo esa sensación, pues de que, de de hasta siento apretado a veces el pecho, ¿no?, y y, pues, no quiero, o sea, no no no quiero ir. <chuckles>
Sí. Uh. Wao. Sí. Oh. Sí sí sí, entiendo. Oye, eh, pues entiendo cómo te sientes, la verdad es que es complicado cuando se trata de principalmente, eh, ir asistir a un evento al que no tienes ganas de asistir, ¿no?, y sí
Ujú. Ujú. Sí, la verdad.
Y y segundo, cuando tienes, pues, este tipo de inseguridad. Cuéntame, ¿has intentado alguna técnica o algo que te ayude a a bajar esta ansiedad?
Ujú. Sí, fíjate. Lo primero, pues que porque sí, siento, como dices tú, ¿no? Sí siento esa inseguridad, este, sobre mi cuerpo, ¿no? Así que, eh, pues ya, cambió un poco el estilo. Siempre usaba como que el mismo estilo, y es bien curioso, porque cuando la gente me vio por primera vez, ¿no?, al al cambiar un poco mi estilo, sí fue algo notorio y siento que eso, pues, me causó más inseguridad, ¿no?, como decir ¿No? El otro día, este, pues ya no uso así como que de tirantes y usualmente, pues, sí usaba vestidos ajustados, de tirante. Este, y si alguien así de que me comentó, ¿no?, dice: "Ay comadre", dice ahora. "Cambió mucho su look". <chuckles> Y yo así de, ay sí,, <chuckles> ¿no? Ahora de usar, pues el cuello un poquito más alto porque, pues, ya <chuckles> siento como que todo está bien arrugado, y pues ya uso, ¿no?, vestidos con mangas pues pues con mangas y pues sí, o sea, e e eso es una de las cosas que intenté hacer para pues no sé, ver si me sentía un poco mejor, ¿no?, en el sentido de de, pues, de mi confianza pues. Y siento que, pues, no, no, al al al Que la gente se diera cuenta y lo mencionara, sí me causó aún mucha más inseguridad.
Sí. Ujú. Ajá. <chuckles> Ah. Claro. Okey. Eh, y cuéntame, ¿qué qué tanto cambiaste tu estilo? O sea, em, to radicalmente de ser algo que te gusta a ser algo gusta nada más por por comodidad o o cambiaste paulatinamente? Ah, me refiero a que no es tan drástico este cambio, ¿no? Sino que es pues ropa que sí te gusta, pero que es diferente. ¿Cómo fue este cambio?
Ujú. Claro. Sí. Sí, sí, es ropa diferente. Este, ¡ay!, pues, sí ten usaba mucho, mm, pues, pantalón de vestir por el trabajo y todo, y sí tuve que cambiar ahí de talla, y al cambiar de talla, pues, ya sientes como que no te queda igual, así que, pues, tiene que cambiar el estilo de del pantalón, el estilo de las blusas, y este, o sea, sí es a Y sí encontré cosas que me gustan, o sea, no es así como que me estoy comprando o me que me sienta así como que muy aseñorada, ¿no?, este, que de repente, ¿no?, como que siento Me acuerdo que cuando fui a la tienda y empecé a ver cosas un poquito diferentes
Okey.
pues no sé, no quería sentirme así, ¿no? O sea, no, no porque me rehúse a a la idea, ¿no?, de que, pues ya tal vez, este, estoy un poco más grande, pero, este, sí sentí una sensación muy extraña al ver eh cierta ropa y dije: "Okey, okey, okey, eso no quiero, no, definitivamente no, no quiero ese estilo". Y sí me tomé el tiempo, ¿no?, para buscar algo que me gustara cómo se veía. Y al momento, ¿no?, de estar en el probador y todo, pues, no sé si son las luces o qué son, pero, pues, me sentía bien, ¿no? Pero ya salir a usarlo sí fue oh, o sea, sí fue una experiencia gay como qué rara, ¿no? Donde al punto donde, pues, sí me regresaba y me cambiaba y eh salía otra vez y decía: "No, okey, no, no, esto no no se siente bien", y regresaba, me cambiaba. Así que, pues, así me pasa también con los eventos, ¿no?, o las reuniones que a veces tengo que asistir con ropa con la que a veces me siento, pues, rara usándola.
No. Claro. Oye, ¿y tú crees que de alguna forma el en el probar un día antes, eh, no sé, como que practicar el vestirte y peinarte y a la mejor maquillarte, eh, probar tus zapatos, o sea, con toda esta calma que que no no es ese mismo día, pero que tú puedes tenerlo, planearlo y prepararte con anticipación para Ajá. Arreglarte de esa forma que a ti te gustaría probar si te queda un peinado, probar si te queda un vestido, probar si te quedan los zapatos, y así hacer como que esta este ensayo para encontrar ese look o esa forma de de la vestimenta que te hace sentir más cómoda, pero sobre todo que te da a ti esa esa seguridad de sentirte bien con con lo que llevas puesto y sentirte bonita
Ujú. Sí. Claro. Ujú. Claro.
pero sobre Sí.
Sí, ¿sabes?, e esa es muy buena idea, no he hecho eso, o sea, sí lo he hecho, por ejemplo, en el probador y en el momento, pues, se ve bien, pero, pues, ya saliendo de ello, pues, lo tengo en la casa, pero, de verdad creo que esa es una muy buena idea, de poder especialmente cuando se tratan así de eventos donde se tiene que ir un poco más formal, siento que eso me va a ayudar mucho, si un día antes o unos días antes, este, me puedo probar todo por completo, ¿no?, y hacerme el cabello, maquillarme, este, y que me sienta realmente cómoda, ¿no? O sea, tal vez, y hasta mostrarle a mi familia, ¿no? Y pues, tal vez porque a veces hasta con ellos me pasa, ¿no?, de de repente de mostrárselo a mi hija, este, hasta me da un poco de pena también. Así que tal vez y si practico con ellos, con, no sé, que son con los que tengo más confianza, ¿no? De arreglarme complo por completo, o también, pues, pedirles ayuda, ¿no?, así de que algunos tips que cómo quedaría mejor algo. Yo siento que eso es una muy buena idea y puede alivianar, ¿no?, ese estrés al siguiente día, porque ya me visualicé, ya me vi bien, <chuckles> o sea, ya ya, este, como que el es algo más mental, supongo, ¿no? Si ya me vi y me sentí bien, siento que eso puede alivianar la carga al otro día, ¿no?, de de no sentirme tan ansiosa.
Claro. Sí. Claro, s Claro. Sí, efectivamente, y también, eh, pudiera ayudarte, pues, no sé, algunos ejercicios de respiración, el hablar un poquito como que, mm, em, ir hacia adentro y resaltar en ti esas cosas esas cosas bonitas que tienes, tus facciones, ¿por qué non? Digo, e el cuerpo, eh, pues, a pesar de que tiene diversas transformaciones, pues, funciona y ese es un regalote, ¿no? Ese es un regalo bastante valioso que, pues, tenemos que, eh, agradecer. Entonces, si de esta forma tú pudieras conectar contigo y empezar a hablarte bonito y resaltar, pues, todas esas virtudes que tienes, eh, quizá también pudiera ayudarte para que de forma mental tú ya vayas más segura de que, pues, efectivamente el cuerpo cambia, pero tú tienes, pues, muchas, muchas virtudes, ¿no?
Ujú. Sí. Claro. Claro. No, sí, definitivamente, y creo que tienes razón. La verdad es que esas palabras me hacen sentir muy bien, creo que a veces también hay que escucharlas, ¿no?, en en voz alta. De repente, pues, no muchas personas lo dicen, ¿no? Así que, este, la verdad, es que escucharlas también, este, siento que es de de mucha ayuda. Así que, pues, la verdad es que
Ujú.
en estos últimos años siento que no he recibido eso, ¿sabes? Como que de repente ya e es difícil, no sé si es algo específicamente de las mujeres, ¿no?, pero es difícil que a veces ya no obtengas, ¿no?, ciertos cumplidos, ¿no? Y que de repente, sí escucharlos, aumenta mucho, ¿no?, la confianza, el autoestima, y y también te da un poco de valor, ¿no?, para poder salir al mundo y decir: "Pues, ¿no?, o sea, el tiempo ha pasado, pero sigo siendo <chuckles> sigo siendo yo". Yo siento que esto va a ser de de mucha ayuda, así que agradezco mucho tus palabras.
Al Claro. Sí. Ah, pues espero que de alguna forma eh, te ayuden y y puedas nuevamente eh, ver en ti esas cualidades que definitivamente yo creo que no desaparecen.
Sí, muchísimas gracias, y espero que tengas un bonito día. Gracias por escucharme.
Gracias a ti, chao.